Ну, я, наверно, не могу потерять, э, каких-то родственников, но они склонны говорить, э, совершенно ужасные глупости, да, доп напр ну, в для моего восприятия мира. А, м, допустим, про церковь. То есть как-то пытаться меня завлечь в церковь, сказать мне, что там я неправильно как-то живу, потому что в моей жизни нет Бога. И я сильно с ними как-то тоже ссорился, что-то там просил их не лезть в мою жизнь там вот, с их верой, потому что я как-то это воспринимаю всё по-другому, более материально. Вот. Ну, в целом я что не видел, в то не верю как бы, вот. Хотя бы ученые, пожалуйста, заявят об этом, что что-то существует, тогда можно. Э, вот. И я пришёл к тому, ш Да-да-да.
Мгм. Да. Мгм. <chuckles> Об Да, я просто думал то, что сам вопрос веры, он такой <chuckles> подразумевающий то, что, м, ну, вера. Да, просто- верь, тебе не нужно каких-то фактов. <chuckles>
Просто верь, да? Не надо проверять. Ну, вот мне не мне не подходит. Мгм. М, ну, мне надо, ну, вот таким я родился, ну, надо мне, ну, не могу я с этим ничего сделать.
Ну, конечно, у каждого разныы взгляды, да.
Для меня это звучит как, э: "Выдумай что угодно и поверь в это". Ну, тогда я могу выдумать, что я не знаю, Бог- красивая женщина с большими формами. Ну, и верить в неё. Ну, то же самое для меня как бы. Тоже Мгм, да. Ну, вот, она подходит, да, вот всё, я теперь этот, в эту церковь хожу. Да, да, хотя бы смысл какой-то есть, она красивая была.
Мгм. Афродита, так и е Афиня, да. <chuckles> Теперь веришь. <chuckles>